Halo Kak, selamat malam. <chuckles>
Halo. Iya. Ah, selamat malam juga nih, Kak, gimana nih, kabarnya, malam ini? Heeh.
Mhm. Mhm, alhamdulillah baik, kalau Kakaknya sendiri gimana nih, kabarnya?
Iya. Iya, saya juga, baik juga, sehat juga syukurnya, dan mungkin harusnya tidur ya, Kak, sekarang jam segini, saya. Cuman, kayaknya lebih seru kalau misalnya ngobrol dulu gitu, Kak heeh. Ah, i
Mhm mhm. Mmm. Alhamdulillah mhm? Bener bener. <chuckles> Iya, bener, heeh, biar nanti tidurnya lebih nyenyak ya, Kak? <laughs> Ngobrol dulu kita, mhm. Mhm.
Mhm, bener. <chuckles> Ngobrol dulu, eee, nah, kira-kira kita mau ngobrolin mungkin kalau tentang, eee, hubungan sosial gimana nih, Kak? Heeh.
Mhm. Mhm mhm. Boleh banget boleh banget, seru tuh Kak, kayaknya. Gimana gimana nih? Mhm?
Iya. Nah, mungkin, eee, kalau Kakak sendiri, ada enggak hal-hal sederhana nih, yang sering Kakak lakukan untuk tetap dekat dengan teman, atau keluarga? Kira-kira yang seperti apa tuh, Kak? Mhm.
Mhm mhm. Mhm mhm. Mhm mhm. Mmm.

Ah, kalau misalnya pulang kampung mungkin, eee, udah lumayan jarang nih, Kak, karena merantaunya lumayan ya rada jauh. Heeh. Jadi mungkin tidak bisa heeh, tidak bisa disebutkan itunya, apa namanya, jangka waktunya tapi sering banget nih mungkin misalnya lewat, eee, video call gitu kan untuk mengobati rasa kangen seperti itu sih, Kak. Heeh.
Mmm. Mhm mhm. Oh iya. Oh gitu. Heeh heeh. Mmm. Mhm mhm. Oh oke, heeh heeh. Mhm mhm. Mmm. Oh, oke oke. Ini terakhir pulang kapan, Kak?
Iya iya. Eee, mungkin sekitar beberapa tahun yang lalu nih, Kak, udah lama banget, makanya kayaknya kangen banget sama makanan-makanan rumahan nih, Kak. Iya. <chuckles> Nah makanya kan. Hmm. Karena udah jarang gitu ya ketemu dan nah tapi kalau misalnya saya boleh nanya nih ke Kakaknya ya. Eee, pernah enggak sih, Kak, untuk merasa sulit, untuk menjaga hubungan tersebut? Gie terus gimana sih cara Kakak, eee, mengatasinya tuh? Mmm.
Mmm. Waduh! Udah lama banget ya. Mmm. Oh gitu. Mhm mhm. Mmm. Mmm, mhm. Mhm mhm. Mmm, gimana, Kak? Mhm. Mhm, mmm. Mhm.

Oh iya, kalau menurut saya sih penting sih, Kak, penting banget ya komunikasi itu, apalagi komunikasinya tuh, eee, jujur terus komunikasinya tuh ya terbuka lah ya tapi ya, walaupun komunikasinya jujur tapi kita harus tetap sopan ya, Kak, ya tetap harus apa istilahnya itu, menjaga empati gitu. Kak, heeh. Ya enggak sih?
Mhm mhm. Mhm, mmm. Mhm mhm? Iya, heeh. Iya iya. Mhm mhm. Iya bener, mhm? Iya bener setuju banget sih, Kak. Iya, setuju banget aku. Mhm, mmm, mhm.
Heeh. Nah dan apalagi ya, mungkin kalau misalnya orang lain lagi apa, eee, lagi misalnya sedang, eee, ada masalah kita tuh harus memahami, eee, sudut pandang mereka ya. Jadi mungkin kita juga harus, eee, meng menggunakan kata-kata yang, eee, sopan, bahasa yang sopan gitu. Jadi jangan menggunakan kata-kata yang kasar sih, apalagi kalau misalnya kita lewat teknologi, mungkin lewat, eee, WhatsApp atau lewat, eee, tadi media sosial yoang media sosial yang lain ya, karena kan enggak kelihatan tuh kalau misalnya kita lewat pesan teks lebih kelihatannya kan intonasinya juga enggak kerasa gitu, ya, Kak, ya. <chuckles>
Mhm mhm. Mhm mhm. Iya. Mmm, bener setuju. Mhm mhm. Mhm mhm. Iya bener bener bener. Mhm. Mhm mhm. Iya. Heeh heeh. Mmm mmm. Mhm. Bener setuju banget. Kadang salah tangkap gitu nggak sih, Kak? Kayak kita ngetik apa, dia, eee, bacanya gimana, gitu nggak sih? Hal eee, sering salah paham itu. Iya bener bener. Aku sih aku juga tuh, Kak, sama adikku ya terutama sering kayak gitu. Padahal aku ngerasa ngetiknya dengan nada biasa gitu, Kak, tapi adikku nangkepnya dengan nada marah. <chuckles> Kan salah paham ya, Kak, mhm. M ya akhirnya sih ini sih, Kak, eee, voice note, pesan suara. Kan sekarang ya itu karena kecanggihan teknologi ya, Kak, jadi kita bisa langsung klarifikasi gitu. <chuckles> Mhm, mhm, mhm. Iya, bener. Heeh, iya.
Mmm. Iya. Nah, heeh heeh, bener. Nah, heeh. Iya. Heeh. Oh. Heeh heeh. Waduh, gimana tuh jadinya, Kak? Heeh heeh, bener ya. Heeh heeh. Iya. Oh, bener sih. Iya. Nah, itu dia, Kak, bener ya dengan voice note, dengan video call jadi kita langsung, ini ya langsung tahu gitu kan, "Oh ini toh maksudnya," gitu ya, Kak, ya, bener sih. Heeh heeh.
Mhm, bener bener bener. Mhm, kalau Kakaknya pribadi nih selain lewat HP gitu, WhatsApp atau media sosial lain, itu tuh cara menjaga hubungannya tuh gimana sih, Kak? Kayak apa apa aja gitu selain yang tadi disebutkan. Mhm mhm.
Nah. Iya. Mhm mhm. Ah, mungkin kalau misalnya menjaga hubungan, eee, mungkin dengan pasangan ya. Kalau pasangan kan berarti langsung tatap muka gitu ya atau mungkin la secara langsung nih. Heeh, mungkin, eee, menjaga apa ya, menjaga menjaga komunikasinya kita lang apa, harus aktif mendengarkan nih, Kak. Jadi kalau misalnya lagi ada orang yang berbicara, kita mungkin harus mendengarkan secara penuh perhatian gitu, jangan masuk telinga kanan terus keluar telinga kiri gitu ya, Kak, ya, heeh.
Mhm mhm. Oke, iya. Mhm. Mmm, mhm. Mmm, mhm. Oh iya, heeh. Mhm. Mmm, mhm. Bener bener bener. Iya setuju setuju. Kalau enggak aduh, bisa berantem nanti, Kak. <chuckles> Iya, mhm. Mmm, mhm.
Iya, tapi mmm? Bisa berabe ya, Kak. <chuckles> Ya tapi kalau untuk Kakak sendiri gimana nih? Eee, penting enggak komunikasi dalam menjaga hubungan untuk Kakaknya sendiri, heeh.
Mmm.

Kalau aku pribadi sih, eee, lebih ke mengerti sih Kak, soalnya kan kita, me sekarang tuh udah dewasa gitu, pasti mereka kan punya kehidupan masing-masing, terutama teman ya, Kak, mhm. Mungkin, mereka sibuk kerja atau ada masalah keluarga dan segala macam. Jadi mereka kan, eee, enggak langsung balas gitu Kak. Intinya, jangan mudah baper aja sih, gitu, kalau aku pribadi. Hmm. Kalau Kakaknya nih pernah ngalamin nggak, kayak gitu, yang, eee, apa, chat teman tapi nggak dibalas? Mmm.
Iya. Oh. Mhm. Iya. Heeh heeh. Iya. Oh, mhm mhm. Iya. <chuckles> Ah, benar sih. Heeh heeh. I ah, benar sih, Kak. Pernah sih mu dan, eee, awalnya saya juga tadi kan, aduh ini ini kenapa sih kok nggak dibalas-balas, padahal kan udah ditunggu-tunggu ya, Kak, ya, tiap berapa detik kita ngecek notifikasi, eh belum ada eh belum ada, gitu. Terus akhirnya, eee, lama banget lama banget baru dibalas, ternyata teman saya lagi sibuk. Oh, ya udah deh, <chuckles> heeh, chat-nya memang kita harus menenangkan diri ya, Kak, heeh. Nah, itu dia. <chuckles>
Mhm mhm, heeh heeh. Mhm. Heeh, <chuckles> iya, heeh. Mmm, mhm. Mhm. Padahal butuh ya, Kak, mhm. Mhm mhm? Oke. Mmm, iya iya, ya itu sih, Kak, harus, eee, lebih mengerti gitu ya. Benar benar benar, heeh. Iya sih, itu sih. Pokoknya kita jangan menyimpulkan, eee, pribadi gitu, secara pribadi, sebelum kita tahu dari sumbernya langsung kayak, mereka kenapa kayak gitu, mhm. Mhm mhm.
Waduh. Mhm. Nah. Iya. Heeh, benar, memang kalau misal ada konflik kita, eee, kalau bisa nggak jangan terpancing emosi ya, Kak, ya. Jadi kita harus, mau berpikir jernih, terus kalau misalnya memang sudah ada, apa ya, penjelasannya mungkin kita bisa memahami, es eee, prespektif mereka kenapa, gitu kan. Oh ternyata mungkin, eee, mereka sedang sibuk atau mungkin ada masalah gitu, di jalan, kalau misalnya lagi ketemu, terus telat gitu ya, Kak, ya. Heeh, nah terus mungkin, eee, iya?
Mhm mhm, benar benar benar, heeh. Iya. Mhm. Mmm, mhm mhm. Mhm. Iya, heeh, benar. Mhm. Heeh, iya benar, heeh. Mhm. Intinya jangan sumbu pendek gitu ya mhm, gimana Kak? Mhm mhm. <chuckles>
Ah, itu dia, terus mungkin ini ya, Kak, eee, harus saling memaafkan ya, Kak, ya, kalau misalnya memang ada konflik nggak sih?
Mhm. Iya, benar benar setuju setuju banget, heeh. Ya kita kalau misalkan emang nggak dibalas, ya udah tunggu aja, sabar, nanti, eee, pasti dibalas kok, gitu. Mhm, se <chuckles> mhm.
Iya, nah, heeh heeh. Benar benar. Iya ya, kalau misalnya tadi kan, terus nggak dibalas, terus akhirnya berantem ada konflik, wah, terus akhirnya minta maaf, dan kita juga memaafkan gitu ya, Kak. Jadi saling memaafkan lah, daripada kita, apa ya, memendam dendam, waduh, udahlah itu mah, udah jadi kalau dendam-dendaman udah <chuckles> mhm mhm.
Mhm, mhm mhm. Mhm mhm. Iya, heeh. Benar sih, mhm mhm. Mhm mhm, jangan deh, jangan sampai mhm. Soalnya kan ya, kita udah gede ya, Kak, jadi ya sama-sama ngertiin aja lah heeh. Kalau misalkan teman satu, eee, nggak balas, ada teman satunya lagi, gitu. <chuckles> Mhm, hmm.
Iya. Iya. Aduh aduh, iya sih yang terpenting berarti ini ya, Kak, komunikasi yang baik, saling pengertian serta, eee, kemauan untuk saling memaafkan gitu ya, Kak, ya. Wah.
Mmm. Iya, heeh heeh. Mmm, benar, setuju banget aku. Jadi pokoknya kita, eee, bersikap dewasa aja gitu. Mhm. Kakak, terima kasih sekali obrolannya mhm, seru banget. Mhm, selamat pagi Kak eh, selamat malam Kak.
Iya, wah. Heeh heeh. Betul betul. Wah, terima kasih sekali ya, Kak. Heeh heeh. Benar benar. <chuckles> Oke, mari, Kak.

Penting banget sih, Kak. Apalagi kan maksudnya kayak keluarga masih lengkap terus teman juga heeh, masih ada gitu kan. Menurutku sih selagi mereka masih ada kita maksimalkan, Kak. Mhm, ya itu dengan cara apa, komunikasi, menjaga hubungan dengan baik. Soalnya kalau, eee, misalkan udah enggak ada, Kak, nanti kita yang nyesel enggak sih, Kak? Mhm, ngerasa kayak iya, heeh, penuh penyesalan gitu kayak, "Kenapa sih waktu itu, eee, enggak menjaga komunikasi dengan baik?" Gitu sih kalau aku pribadi itu. Mhm. Mhm mhm, hmm.
Iya iya. Ah. Mhm. Iya. Oh, bener sih. Heeh. Wah, heeh. Iya. Wah, bener banget sih, jadi ada mhm mhm. Gimana? Ah. Iya, ya. Oh, iya bener ya, Kak, ya. Memang kadang apalagi kalau misalnya kita, eee, apa ya, ada konflik nih sama teman mungkin temannya, eee, lagi lagi sibuk terus kitanya kayaknya baper banget kan pengen langsung dibales. Nah, <chuckles> tapi kalau seperti itu kan ada konflik, kalau Kakak gimana nih biasanya supaya hubungan tuh tetap baik dan tidak apa ya, tidak retak gitu hubungannya tuh, Kak? Heeh
Mmm. Iya, heeh. Iya, heeh heeh heeh. Mhm. Mmm, hmm. Mmm, mhm. Mhm mhm.

Hal sederhana yang aku lakukan, adalah, kumpul bareng sih Kak, menyempatkan untuk kumpul bareng, gitu. Kalau untuk keluarga, aku mengusahakan tiap pekan itu, eee, pulang Kak, karena kan aku posisi sekarang merantau. Mhm, jadi seminggu sekali heeh, aku pulang biar kumpul keluarga gitu, makan-makan, atau keluar jalan-jalan, gitu. Kalau misalkan sama teman, sama juga sih Kak, kita jadi mutuskan untuk kayak misalkan nonton bioskop, atau nonton konser, gitu. Mhm, iya, bener bener bener, mhm mhm. Kalau Kakaknya sendiri tuh, gimana Kak? Mhm. Mhm.
Oh. Iya. Oh, iya. Iya. Heeh. Aha. Heeh heeh. Oh. Wah, menyenangkan ya, Kak, ya, heeh heeh, wah. Oke oke. Kalau saya heeh heeh, heeh, kalau saya biasanya, sama sih Kak, saya juga sedang merantau nih. Nah, biar merasa, apa ya, biar mungkin hubungan sosialnya lebih dekat gitu ya, dengan teman apalagi mungkin temannya udah, ada yang berkeluarga atau mungkin udah keluar kota juga gitu ya mhm. Nah, itu biasanya saling mengirimkan pesan singkat, m mungkin hanya berupa, ah, stiker atau meme gitu kan, atau GIF, ah, itu udah cukup sih heeh, kayak kalau misalnya kita ngirimin, apa ya, video lucu apa tuh? Nah, itu dia, itu kan asik juga ya, atau mungkin, mengirimkan tautan gitu kan, kalau misalnya ada yang menarik nih, di Instagram, atau di mana gitu kan, Kak? Heeh, bener sih atau mungkin bahkan apa tuh?
Oke, heeh. Mhm mhm, mhm mhm. Mhm, oh oke, heeh. Mhm mhm. Oh, iya sih mhm. Mhm mhm. Oh, iya bener, heeh heeh. Mmm, kalau enggak, ini nggak sih Kak, komen stori? Heeh heeh, komen status iya, heeh heeh. Mhm. Bener bener, heeh. Kalau ini nggak sih Kak, kalau di TikTok, kan ada, eee, api api itu, menjaga api. Jadi kita tiap hari harus tetap komunikasi gitu, Kak heeh, <chuckles> itu yang aku lakuin sama temenku, mhm, kalau sama temenku itu, kalau sama keluarga enggak sih Kak, paling kalau sama se keluarga, pesannya, eee, lewat grup, ada grup keluarga. Jadi, kita tiap hari berkirim pesan, misal lagi hari ini makan apa, atau lagi masak apa iya, benar, atau lagi ngelakuin aktivitas apa gitu. Mhm, jadi, ya itu sih cara mhm mhm. Iya, bener. Iya, itu, karena, eee, aku kan udah merantau, adikku juga merantau juga Kak, kuliah, jadi kan
Ah. <chuckles> Bener ya? Nah itu dia Kak, waduh sering banget tuh. Heeh heeh. Oh iya, terus terus? Mhm mhm. Nggak ya, beda ya? Heeh heeh. Ah, benar sih. Heeh? Oh, di grup ya? Heeh, ah. Wah, heeh heeh, benar sih kadang kalau misalnya di grup keluarga jadi lebih seru ya? Mhm mhm, gimana Kak? Heeh heeh. Oh, iya.
Ah, ya itu sih, salah satu menjaga hubungan, salah satu menjaga komunikasi by, eee, grup WA itu, gitu. Jadi, kumpulnya ya itu, yang tadi aku bilang, jadi seminggu sekali aja, gitu Kak. Mhm, ini mhm.
Ah, iya. Mhm. Iya? Ah, bener sih, iya sih, Kak, heeh heeh. Oh, bener sih iya, bener, sama sih Kak, saya juga kayak, kadang-kadang memang suka kayak kumpul-kumpul gitu, jadi meluangkan waktu intu itu untuk nongkrong ya, untuk bertemu. Jadi mungkin memang, kesibukan sekali-kali kan kadang bisa ya memang eh, kesibukan kan sering ya, tapi ketemu sekali-kali, ya nggak apa-apalah, gitu sih, Kak, mhm.
Mhm mhm. Oke. Heeh heeh. Oh iya, heeh heeh. Mhm mhm. Mhm mhm. Iya, bener bener bener banget, Kakaknya kan tadi cerita, kalau Kakaknya merantau. Itu, Kakak, misalkan pulang kampung, eee, berapa lama sekali Kak?
Mhm. Iya.